Rồi, mình hiểu rồi. Trời ơi, với một số tiền như vậy thì mình nghĩ nó không chỉ đủ mà còn khiến cho bạn, ờ, cảm thấy thoải mái khi mà muốn trải nghiệm, ờ, không chỉ là Đà Lạt mà còn có thể là thêm một thành phố khác nữa chăng? Đó, thì nó té cũng tùy vào những cái ưu tiên và chi tiêu của bạn thôi, nếu như bạn chi tiêu vào mua sắm nhiều hơn thì cái chi phí đó cũng là hợp lý với bạn rồi. Đó. <chuckles>
Ờ, thế hả? <chuckles> Ồ! Ừm. Ờ, ờ, đấy. Ừm, thực ra thì, à, khi mà lên cái ngân sách như này thì mình cũng chưa ghi cũng chưa thêm vào cái mục mà, kiểu, mua quà cáp ấy, <chuckles> chưa chưa nha, chưa thêm vào cái mục mua cạc quà cáp này mấy mấy cái chi phí, ơ, ờ, phát sinh là cũng chưa thêm vào. Tại vì, ờ, <tsk> mình tính giấu, ờ, tính giấu mọi người là đi du lịch một mình, tại vì thỉnh thoảng ấy, ơ, đi du lịch một mình mọi người cứ hỏi ấy, gặng hỏi là, ừ, "Thất tình hay sao mà đi một mình?", rồi, à, cứ gặng hỏi là, ừ, "đi một mình rồi thì, ờ, ừm, thiếu an toàn này", rồi, kiểu, sợ gia đình với bạn bè cứ ngăn cản ấy, đành thành ra là mình bị mất vui ấy, nên là cũng đang tính giấu mà đang suy nghĩ là không biết có nên giấu hay không. Tại vì giấu ấy chẳng may mà mình mất liên lạc, không có ai liên lạc rồi với mình thì sao. <chuckles> Đấy, cũng lo lắng á.
A, đúng rồi. <laughs> Đòi mua quà, đúng không? Ừm. A, chuẩn. À, đúng rồi, vính chính xác, chính xác đó. Thì không biết là chuyến đi này bạn, ờ ờ, vậy là bạn đã không nói với ai, đúng không? Và bạn không nói với bố mẹ nằm nói với bạn bè, đúng không?
Ừm, chưa, <chuckles> tạm thời là chưa nói với ai hết. Ừm, ờ, chưa, tạm thời là tạm thời là cái này là chưa nói với ai hết á, ờ, nhưng chỉ là giấu, ơ, trong thâm tâm một mình mình biết thôi. <chuckles>
À! Mình hiểu rồi nha. <chuckles> Ờ, thế thì vậy nếu như mà bạn nói, bạn kể cho bố mẹ bạn về chuyến đi này thì không biết, ưm, bạn có tưởng tượng được phản ứng của bố mẹ bạn sẽ như thế nào không?
Ờ, có, chắc chắn là không đồng ý, <laughs> trăm phần trăm luôn á. Ừ, tại vì ba mẹ của mình thì, à, cũng không phải là khó tính, nhưng mà cũng không phải là dễ tính, kiểu như là, ờ, cho phép cái gì trong khuôn khổ thôi ấy. Ừ, ví dụ mà con gái mà đi, ơ, băng đèo lội suối lên Đà Lạt một mình bằng một cái xe máy nữa mà đi trong vòng một tuần chắc chắn là không cho luôn, mình đảm bảo. Còn bạn bè thì, à, ừm, bạn bè mình thì cũng cũng cũng nói chung là cũng ủng hộ, nhưng mà, kiểu như là, cũng cũng cũng cảnh cáo mình ấy, kiểu là, ờ, đi một mình là nguy hiểm thế này thế kia này, xong rồi đe doạ mình ừ, đe doạ mình, ừ, đấy, đi một mình là nguy hiểm, là là là phải cân nhắc thật là kỹ trước khi đi, đấy, cũng cũng nói với mình thế. Thì mình chính vì mình tưởng tượng ra là, ờ, kiểu gì ba mẹ mình với lại, ờ, bạn bè mình cũng sẽ phản nứng kiểu kiểu thế, nên chắc là mình cũng không không có kể, ừ, cũng chỉ giữ cho một mình mình cũng không dám kể cho ai cả. Ừm.
Ồ, vậy hả? <chuckles> Ừm. Ừm. Là không cho, đúng không? <chuckles> Ừm, đúng, hơi nguy hiểm, đúng không?

Ờ, cũng thú vị, nghe cũng nghe bạn kể mình thấy cũng thú vị theo ha. Kiểu như là lắm rồi thì bạn mới cuối cùng có một cái chuyến đi dành cho mình, mà là còn chuyến đi cuối năm nữa. Đó, nhưng mà bạn chưa đi Đà Lạt bao giờ thì rất có thể bạn dễ dễ bị rối, thì bạn sẽ tiếp theo là đi đâu, ăn gì, tốn bao nhiêu tiền. Đó, thì, ờ, ừm, mình sẽ cùng bạn, ờ, khám phá những cái, ờ, mục tiêu về chuyến đi của bạn nha. Rồi mình sẽ cho bạn cái lời khuyên phù hợp. Đó, thì không biết là bạn dự định đi trong vòng mấy ngày, mấy đêm? Và bạn sẽ dự tính là đi cuối tuần hay là đi vào ngày thường?
Ừm. Ừm. Ờ, đúng. Ừm, rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, mình thì ban đầu là mình tính là, ừm, ừm, chờ ngày nghỉ. Ừ, bao giờ mình được nghỉ Tết là tầm độ 22 ấy, mình được nghỉ Tết là mình bắt đầu là xách xe lên đi. Ờ, cũng tính là đi trong vòng 2 tuần nhưng mà thấy 2 tuần, trời ơi, 2 tuần thì lâu quá, ờ, có khi là qua Tết luôn, thành ra thôi đi tầm độ tuần thôi. Và mình tính đi xe máy bạn ạ, tính đi phượt xe máy, tính đi, ơ, xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh lên thẳng Đà Lạt luôn. Vừa đi vừa phượt này, rồi vừa ngắm đường phố vừa lên đó vừa có cái xe á, có đỡ phải thuê xe này, tiết kiệm tiền mà lại còn được di động nữa. Xe của mình thì mình, à, băng đèo lội suối chẳng may nó trơn trượt thì chả sao. Đấy thế là muốn, a, phượt bằng xe máy.
Ừm, vậy hả? <laughs> Ừm, ô kê. Ồ! Trời ơi! <laughs> Đúng rồi. Ừm, tính ra là bạn rất là liều lĩnh và dũng cảm đó nha. Không ai có thể lựa chọn, ờ, ờ, đi du lịch một mình, mà còn đi phượt xe máy như thế. Mà bản thân mình là một con gái, đúng không? Thì cái việc mà đi phượt như thế nó cũng chứa rất là nhiều cái hiểm nguy, và cũng có những cái thứ mà bạn cần phải, ờ, cân nhắc trước khi mà bạn lên kế hoạch chuyến đi. Và bạn phải lên hoạch rất là kỹ càng, ờ, là đằng khác á, đúng không? Đó. <laughs> Đúng không? Thì không biết là bạn thích cái, ơ, chuyến đi này của bạn nó sẽ thiên về cái việc là bạn thư giãn thoải mái nhiều hơn, hay là bạn thích, ờ, khám phá càng nhiều địa điểm càng tốt?
<laughs> Ờ. Ừm, ừm, mình hiểu. Đấy, đấy, đấy. <laughs> Đấy, thấy vậy nó khiến mình lo lắng này. <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Mình nghĩ là cả 2 bạn ạ, <laughs> nếu có thể. <laughs> Ví dụ như là vừa có thể đi phượt trải nghiệm này, vừa khám vừa có thể là, ờ, khám phá chỗ này chỗ kia, biết chỗ này chỗ kia, rồi vừa tận hưởng cái khoảnh khắc mà mình đi du lịch một mình. Mình được, ờ, nói kiểu như là, tự nói chuyện với bản thân ấy, tự chữa lành cho bản thân mình, chứ mình cũng không muốn là đi với quá là nhiều người trong xong cái bị làm phiền ấy. Đấy, thành ra là nó ừm, đấy nói chung là cũng chỉ muốn đi một mình để có thể, à, tận hưởng thư giãn cái khoảng khắc này thôi.
Ừm, à, à. Ừm, hợp lý.